É uma uma realidade de natureza totalmente diferente, né, mais planejada. Mas assim, é é tão lin é é lindo também, não deixa de ser algo dá, dá dá para aproveitar. Eh, aqui mesmo, eu já fiz alguns pas já tivea a oportunidade de fazer alguns passeios de de de barco, barquinho pequeno, né, pelos canais, então é a forma como o o os holandeses também aproveitam a natureza, né, o o o estar, eh, do lado de fora, e é gostoso. Uhum.
Certo. Que dá para curtir também, né. Uhum. Tá, legal. É legal. E você consegue ver essa diferença, por exemplo, eh, você você, por exemplo, quando morava no Brasil, você tinha a impressão de que as pessoas davam menos valor no ah, na natureza, né, na na naquilo na natureza em si, no mar, ah, porque eles tinham aquilo em abundância e o tempo inteiro, e no na Holanda é diferente, ou você co acha que é tudo igual, a forma que que a pessoa vê a natureza?
Hum. Uhum. Sim. Não, e eu f eh, e eu vejo, eu acredito que sim, as pessoas elas, eh, quando não percebem o a falta que faz quando você não está presente ou não pode aproveitar esse tipo de de de de lazer, que não porque não deixa de ser, né, um lazer, uma distração, um momento de terapia do lado de fora, elas sentem falta. Eu digo isso por por questões próprias, eu mesmo, eh, pa eh, já pensei, eh eh, antigamente que eu não sentiria falta, eu: "ah não, a qualquer momento eu posso voltar". Eh, e e hoje em dia, eu sinto falta, mas assim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de tá no Brasil, e eu go gosto de fazer isso com uma frequência, eu aproveito ao máximo, eh, esses lugares. Viajo nas cachoeiras
Uhum. Aham. Certo. Aham. Ah. Ah lá. E vai. Aham. Ah lá. Então você acha que agora você dá até mais valor àquilo do que antes, né.
Acredito que sim, talvez antes eu desse valor, mas não percebesse o quanto aquilo era importante e não exato, não era tão consciente. E aí hoje em dia, sempre que eu vou, eh, eu já coloco no meu roteiro, eu: "não, tenho que v visitar alguma cachoeira, tenho que conhecer algum lugar que eu ainda não fui, <chuckles> pela região".
Uhum. Certo, era mais inconsciente. Uhum. Ah lá. Legal. Tá.
E nesses momentos eu me desconecto, mesmo hoje em dia.
T isso. E você desconectar, né, mesmo hoje em dia, né, você mesmo dis mesmo aí na Holanda, você faz isso também, quando você tá na natureza. O quan esse se des costuma. Esse se desconectar, você se desconecta de verdade ou você fica assim, pensando: "ai nossa, será o que que eu tô perdendo ali na na rede social? Será o que que eu tô", né, esse, "não estou vendo, porque eu estou aqui fazendo", você você o a sua mente vai de vez em quando ali, querendo te sabotar e falar: "pega ali o celular, veja Léo, né, as as redes sociais. Dá uma ra rapidinho, só uma olhadinha", ou não, você desconecta completamente?
Uhum. Eu costu Uhum. <chuckles> Uhum. <laughs>